آآ بصراحة عادةً لأ، ما باحبش أمشِي ورا أي حد كده يعني، ب وأنساق ورا أي حد لابس أي حاجة، ممكن تعجبني القطعة فعلًا اللي لابسينها أو الstyle كلّه بس هل الstyle ده يناسبني أو لأ، دي حاجة بقى أنا باشوفها بنفْسي، لأنه أنا عادي باحب آخُد يعني آآ، أ أتخيّل ال اللبس عليَّ وأشوف يعني إقتراحات من الناس اللي حواليّا عادي جدًا، بس هيناسبني أيوه ه
إمم. إمم. امم، ممكن يناسبِك، ممكن لأ، آه، يعني مش شرْط يبقى اللي أنتِ شايفاه ده يبقى هو اللي هي تلبِسيه ويبقى حلو. آه.
بالضبط، فمش أي حاجة كده بتعجبني أرُوح جايباها ولابساها على طول، لأ، هتناسبني، تناسِب المجتمَع بتاعي، تناسِب سِنّي، تناسِب عاداتي وتقاليدي، يعني كل الحاجات دي باركّز عليها كويس جدًا.
إمم. إمم. جميل، جميل جدًا، هو آآ، آآ أنتِ حضَرتِ مثلًا الفترة اللي هي كانت قبْل المنصّات دِيّة، قبل تيك توك وإنستجرام وكده آآ، هل حضَرتِ أنتِ الفترة دي والّا أنتِ على طول من يوم ما طلِعتِ وأنت خلاص بتشوفي المنصّات دي؟
آآ، بصراحة هو أنا ما حَ يعني وأنا صغيّرة ما كانش في على أيامي الحاجات دي، بس لمّا كبَرت، كبَرت في الوقت اللي طلَع فيه الحاجات دي، ف فبقِيت فعلًا ب يعني ليها إستخدام في حياتي غِير وأنا صغيرة، وأنا صغيرة ما كنتش استخدمها، آه آآ، فهي
إمم. آه، على طول، آه. إمم، يعني مفهوم الأناقة عندِك هو متكوِّن مع وجود أصلًا المنصّات دِيّة من الأول أساسًا.
آه بالضبط، يعني لما كبَرت بقى وبقِيت أركّز على اللبس والاستايلات والحاجات دي كلّها فلقِيت إن الوسايل دي موجودة، فطبعًا يعني دي كات جات مع دي، مش إنّه بقى أنا متأخّرة مثلًا عن حاجة وأنا م آآ دخَلت في الموضوع متأخّر أو كده، لأ خالص، يعني كلّه جِه في وقته الصح.
إمم.

يعني آآ في كده كانت كلمة مصرية أو مثّل أو حكمة أيًا كان، اللي هو كُل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، كده مش ده مش ماشي معاكِ أعتقد، والّا إيه؟
إمم أها. لا، خالص أبدًا، أنا هاكُل اللي يعجبني وألبس اللي يعجبني وأعمل كُلّ حاجة تعجبني أنا <chuckles> أنا مالي بالناس طي
إمم. <laughs> طب والناس، يعني ما فيش حاجة للناس خالص.
لا، خالص أنا مالي بيهُم. أنا واللي مرتاحة وأنا اللي تعبانة، ما حدش هيرتاح لي، وما حدش هيتعب لي.
آه، أنتِ لمّا تكوني مرتاحة، مُمكن أصلًا ده ينعكس أحسن على الناس، إنِك تتعاملي معاهم كويس ت تت
بالضبط، فمش هيحسّوا إن بقى إن في أي أي لخبطة في الدنيا. يعني لا لبس ولا أسلوب ولا أي حاجة. ف يعني الأسلوب، بيعتمد على النفسية
إمم ال ال موضوع ال الحجاب والإسلام والحاجات دي، بيمثل أي حاجة في لبسِك، والّا عادي ده شيء جانبي، أو كده؟
لأ، ما مش شيء جانبي إزاي لأ، بالعكس أنا باحب دايمًا أخلّي شَكْل الحجاب منظم وجميل الطرحة مكويّة، الألوان مُتناسقة مع اللبس يعني ما باحبش أمشي بشكل عشوائي كده، لأنه كُلّ المحجبات وأي واحدة مسلمة عامةً هي صورة للإسلام وصورة ل لأهلها ولدينها وتربيتها. فيعني أحب يبقى يطلع شكلي آآ يعني يطلع شكلي لطيف و وأمثل صورة كويسة عن عن حاجة مُعينّة. أيًا كانت إيه هي بقى.
أيوه. جميل. آه، اللي هو ده مش الحجاب ده مش خَنقّة، ولا حاجة شكلها وحش، بالعكس ده ممكن يبقى آه.
لا خالص، لا خالص خالص، بالعكس. يعني بالعكس أنا بابقى مبسوطة جدًا وأنا قاعدة بادّور على لون طرحة، يناسب اللبس بقى والتشجيرة دي لأ، وأقعد كده أنوّع بمزاج كده، أنا عايزة بقى الشكل كده، والشكل كده فاهم؟ كده يعني. الدنيا عندي حلوة خالص.
إمم، جميل. أيوه جميل. طَب ال ال الشباب الصغيرين يعني بما إنِك عندِك تجارب كتير و و وشخصيتِك دلوقتي متكونة وما بيأثّرش فيكِ الكلام ويبقى عندِك استايلِك الخاص، مش أي Trend تتأثّري بيه ومش أي لبس بتقلديه، بتشوفي اللي يناسبِك أنتِ بس. مُمكن تنصحي إيه بقى الشباب الجديد اللي طالع، اللي ممكن يقلد أي حد، أو حتى عمومًا نصيحة عامة، حتى لو هُم مش بيقلدوا ولا حاجة. إزاي يقدروا يكوّنوا استايلهم وإزاي برضه يبقى لهم شخصيتهم، وما يعملوش حاجات غلط يعني؟
اهم. اهم.